Allora, mhmm, in realtà è qualcosa che va avanti fin dall'inizio, solo che è stata una scoperta graduale perché io, vabbè, sono stata, diciamo, assunta e all'inizio chiaramente, ehm, non sai dove sei, non sai come muoverti, non sai come comportarti. Io avevo la mia collega, che era il mio punto di riferimento, poi ne è arrivata un'altra e, ehm, però vedevo che piano piano iniziavano ad emergere degli atteggiamenti da parte del mio capo che erano veramente contraddittori e strani. Solo che all'inizio chiaramente, mhmm, diciamo, sì, ehm, pensavo tra me e me: "Ma come mai?" Poi magari chiedevo anche alla mia collega, però, ehm, non riuscivo a darci un un certo peso perché, ehm, ripeto, ehm, non ero proprio all'i cioè, non ero proprio non sapevo bene dov'ero, non mi dovevo ancora proprio ambientare. Poi ho notato, ehm
Certo, cert Mh. E che tip di di di atteggiamenti erano che ti f facevano sentire a disagio, in particolar modo da parte del tuo capo? Erano dei commenti, ehm, degli ehm, dei modi di fare solo nei tuoi confronti rispetto agli altri? Cos'è che ti faceva sentire diversa?

Allora, non mi faceva sentire diversa, perché aveva questo atteggiamento con tutte noi, ehm, sia me che le mie colleghe, perché, uhm, purtroppo è una persona molto insicura, anche se non lo sembra, ehm, tende diciamo a manifestare questa sua insicurezza, avendo poi il coltello dalla parte del manico, essendo comunque un superiore, ehm, tende a manifestarla attraverso, ehm, delle comunicazioni che sono contraddittorie e che, uhm, vanno proprio diciamo, mhmm, come delle frecciatine che, uhm, toccano alcuni argomenti senza però, ehm, essere veramente diretta e sincera. Uhm, poi lei comunque usa molto uhm, WhatsApp, noi abbiamo questo gruppo, ehm, sul quale parliamo tutti i giorni, ehm, e a volte manda dei messaggi, che poi, uhm, non si capiscono neanche. Vuole avere tutto sotto controllo, però allo stesso tempo non è mai presente, e questo veramente è è difficilissimo. Io, ehm, cerco sempre di di scriverle, perché lei vuole avere il controllo su tutto, vuole che sempre le si chieda la sua opinione su tutto quello che, uhm, diciamo viene viene ehm, svolto in ufficio, ma allo stesso tempo per ottenere una risposta, uhm, magari si aspettano anche un sacco di giorni, o addirittura bisogna proprio prenderla fisicamente e chiederglielo. Solo che lei poi è una persona molto sfuggente, perché va in giro a fare, ehm, delle cose lavorative diciamo, ehm, e quindi è è irraggiungibile. E poi appunto questi commenti che fa, uhm, che sono veramente fastidiosi e, ehm
Ahi. Mh. Certo. Certo. Ce Mh-mh. Un po' tipo passivo-aggressivo s uhm, sem mi sembra di capire, delle frecciati a volte cercare di essere un po' tua amica, e a volte invece sgridarti senza senza ragione.
Mh, brava. Esatto, sì, bravissi